Ja, ich glaube, ich habe einfach diese Atmosphäre viel mehr schätzen gelernt. Also, wenn ich jetzt beispielsweise mal von 'ner Reise nach Hause komme, freue ich mich eben wieder, die alle Personen zu sehen und auch so 'n bisschen die diese Sicherheit, die das zu Hause bringt. Ich ich habe jetzt keine Angst vorm Fliegen oder vor dem Reisen direkt, aber so das zu Hause strahlt einfach 'ne gewisse Sicherheit aus und das weiß ich viel mehr zu schätzen, als ich's noch als Kind getan habe.
Das stimmt. Gerade wenn man auf Reisen ist, freut man sich auf so triviale Dinge wie die Waschmaschine, wenn man länger mal weg war oder auf das E Essen von der Mutter, wenn man im im Ausland war, wo es anderes Essen gab, oder?